คือเรา เราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันเนี้ยเราออกไปทำงานข้างนอก กลับมาบ้านก็รู้สึกว่า มันเย็นมากแล้ว จะต้องมาแบบมาเคลียร์ มากวาดบ้าน ถูบ้านด้วยเนี่ย มัน มันเหนื่อย อืม ด หลาย ๆ คนอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็ใช้วิธีการจ้างแม่บ้านนะ มันอยู่ในกรุงเทพอะ ก็กดเหมือนเขาจะมีแอปที่เรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดได้ ใช่ไหม เออ
ครับ อืม ใช่ ๆ ครับ เข้าใจเลย ครับ อืม โอ้ ใช่ ๆ ๆ ครับ สมัยนี้มี มี มีแบบบำรุงทุกอย่างเลยเนาะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครถนัดแบบไหนดีกว่า บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัว ใช่ไหมครับผม อา เข้าใจ เราเข้าใจ อา
ใช่ครับ ในบ้าน เออ ใช่ ๆ จริง ๆ ก็ใช่ ผมก็เลยมองว่าอนาคตเนี่ย ถ้า ถ้ามันมีสักตัวหนึ่งในราคาที่แบบ อ่า เช่าก็ได้อะ เช่าเป็นเหมือนระบบ Cloud ก็ได้ เดือนละกี่พันก็ว่าไป หารต่อวัน ผมมองว่าอาจจะไม่กี่บาทก็ได้นะ ในการจ้างหุ่นยนต์มาทำความสะอาดบ้าน แบบเนี้ย
ครับ ครับผม ครับ อา ครับผม ครับ อืม ใช่ ๆ ๆ ครับ แต่ว่า อ่า ผมมองว่าเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ อย่างเช่น สมมุตินะครับเรามีหุ่นยนต์ ไอ้โรบอตตัวเนี้ย อัตโนมัติอยู่เนี่ย <chuckles> แล้วถ้าเกิด ว่า เผอิ๊ญ เผอิญวันดีคืนดี สมมุติมีบ้านคนเลี้ยงแมว แมวเขาก็จะขับถ่ายในกระบะ ในห้องน้ำของเขา ใช่ไหม เกิดวันดีคืนดีมันมีแบบว่าหล่นลงมาที่พื้น และไอ้หุ่นยนต์เนี้ยมันไปละเลงเข้าให้เนี่ย โอ้โฮ สุดยอดเลยนะครับ เรียกว่า เรียกว่าหายนะเลยดีกว่า
ครับ อืม อืม ครับ ครับ อืม อา ใช่ คือ หนักกว่าเดิม ต้องมาเก็บเอง ใช่ไหมครับเนี่ย?
อา ใช่ครับผมเนี่ย ผมก็จะมองว่าเนี่ยมันยังเป็นข้อจำกัดของมันอยู่ แต่ถ้ามันมีเอไอเข้ามา มัน มันเห็นเลยว่า เฮ้ย ไอ้นี่คือมีสิ่งแปลกปลอม อุ๊ย อันนี้มันเป็น มันเป็นสิ่งอันตรายที่ถ้าเราไปเนี่ยมันจะเละกว่าเดิมแน่นอนเลย อะไรอย่างเงี้ย เราต้องเลี่ยง อา นั่นแหละ ในวันนั้นเนี่ย น คือสิ่งที่ผมคาดหวัง อ่า นึกออกไหมครับ?
ครับ อืม ครับ อืม ๆ อา คือคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ย เอไอที่ใส่เข้าไปในหุ่นยนต์เนี่ย มันจะแยกได้แม้กระทั่งประเภทของสิ่งปฏิกูล ใช่ไหม อันนี้คือฝุ่น อันนี้คือเศษแก้ว อันนี้
มันจะรับรู้ อา ใช่ ถูกต้องครับ ถูกต้อง ถูกต้องเลย อา อา อันนี้เราเก็บได้ อันนี้เราเก็บไม่ได้ อย่างงี้ครับผม อา ใช่เลยครับ
อา ครับ อันนี้คือทำแบบ อ อาจจะมีระบบทำมาร์กไว้ว่า อันนี้เก็บไม่ได้ ให้เจ้าของบ้านมาเก็บเอง
อา ใช่ ถูกต้องเลยครับผม อืม
คุณให้เวลา คิดว่าอนาคตมันอีกสักกี่ปีอะ?
ผม ผมว่าสัก 5 ปี ผมก็เริ่มได้แล้ว อืม
ก็ ก็ถือว่าเร็วนะ ห้า ปีสำหรับผม ก็ถือว่า ก็ถือว่าเร็วอยู่ แต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ เพราะว่าทุกวันนี้อะไร ๆ มัน มันไวไปหมดอะ ใช่
อา ใช่ ๆ ครับ เพราะว่ามันพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ จริง ๆ ใช่ไหมครับผม อา ใช่ ๆ ครับ โอ้ วันนี้ก็ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็ดี ฟ มันก็ฟึ่บดีเหมือนกันนะ เราได้พูดถึงอนาคตนะครับผม อืม ใช่ครับ อา ครับ อืม ครับผม
คือ ใช่ ๆ ครับ จริง ๆ แล้วคำว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องคำว่า อนาคตมานานมาก ๆ แล้ว สำหรับผมนะ ก็คิดว่าอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์จะทำงานได้ดีกว่าเดิมแน่นอน
ครับ อา ครับผม ใช่ครับ โอ้ ยินดีมาก ๆ เลย เป็น เป็นหัวข้อที่สนุกมาก ๆ เลยครับผม ไว่มีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ
ครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันสนุก ๆ นะครับ อา ครับ สวัสดีครับ